Allora, sono andata una volta a Mykonos, una volta a Santorini, ehm, poi vorrei ritornare, sai, per andare nelle altre iso per ce ne son tantissime di isole.
Mh-mh. Sì. Eh, e lo so, lo so, lo so, lo so. Ce ne so veramente tan
Piacerebbe vedere Zante, mhmm, poi ce n'è anche un' altra, f che adesso non mi viene, ma
Eh. No, ma, molto bella, è stupenda la Grecia. Sì, no.
Sì, sì, sì Creta. Posto bellissimo, sì, sì. Ma guarda, ma sai che viaggi anche molto belli che ho fatto, senza andare troppo lontano, sono stati nel sud Italia, perché io il sud Italia l'ho visitato, mhmm, relativamente da recente. <clicks tongue> Tipo ho visitato la Puglia e anche la Sicilia da poco, e sono rimasta a bocca aperta. Belliss
Assolutamente sì. Mh. Sì. I Ma anch'io so' stata entrambe. Ma dove sei stata? Io so' stata nel Salento in vacanza, anni fa, in Puglia.
Ah, io invece ho visto, mhmm, <clicks tongue> uhm, la parte vicino a Bari, sai Monopoli, Polignano, poi ho visto Taranto, Lecce. Ehm
Ah. Sì, sì, sì. No, ma lì non ci son stata. No. No, non ci son sta
Otranto anche.
E io ero solo nel S solo Salento. Quindi, ero solo nel Salento e in Puglia. Sì, però stavamo and eravamo al mare, quindi noi cercavam le spiagge, stavamo lì si stava benissimo comunque, eh.
<chuckles> Sì, sì, Salento è vicino a Lecce, sì, sì. È bellissim È bellissi Sì, sì. La Puglia, mhmm, fan bellissima.
Matera l'hai vista?
Mate Ah! Matera. Certo che l'ho vista.
Bella Matera.
Sì, sì, ma a me mi ha lasciato a bocca aperta. Bellissima, suggestiva, romantica.
Eh, la città dei Sassi. Che poi è stata riscoperta perché hanno ehm, hanno girato cos'era? La passione di Cristo, con Mel Gibson. Eh.
Sì. Esatto, esatto. Han girato film. Negli ultimi anni è st è proprio perché è diventata un periodo anche capitale della cultura, mi sembra.
Mh. Ah, sì, sì, è vero, è vero. Forse l'anno prima che ci andassi io, non mi ricordo più. Mhmm
Sì. Mh-mh. No, è vero, era recentemen
Eh, però, appunto mi dicevano che da quando arrivavano più turisti, praticamente cioè la via principale s ehm, se ti ricordi che l'hai fatta, ogni 2 mesi c'era un bed and breakfast, si sono organizzati subito. Assolutamente, sì, sì.
Sì. Sì, è vero. È vero, l'avevano proprio trasformata. Ehm, ma è davvero un posto s mhmm, proprio suggestivo, bellissimo.
Sì. Sì, è molto, molto pa particolare, cioè
È vero, è ve Io ricordo che ci andai in macchina perché non è lontano dalla Puglia eh, non è lontanissimo.
Ah, sei partita dalla Puglia o no? Perché io non sono andata quell'anno, per cui, ehm cioè in Puglia siccome era andata malissimo, giusto perché c'era stato c'eravamo bloccati 5 ore a Bologna
No. Mh-mh. Ah.
Eh, ti dico, 14 ore per andare in Puglia, quindi ho detto: "No." <chuckles>
Aiuto, per il traffico immagino.